Oui, je voulais te parler de de mon manque de temps, en fait, pour, heu, faire du sport. Heu, j'essaye de de, un peu, de me reprendre en main, d'essayer de reprendre le sport. Heu, mais c'est vrai que des fois entre la vie de famille et le travail, heu, je je manque, heu, de de temps et et même, parfois, d'énergie, hein, aussi pour, heu, faire du sport.
Oui d'accord. Ouais, je comprends. Effectivement, heu, effectivement, ça peut être, heu, ça peut être compliqué de, bah, d'allier les 2, hein. Heu, trouver du temps pour soi, heu, s'occuper un petit peu de tout le monde à la maison. Quand tu me parles de vie de famille, heu, tu as des enfants, donc?
Oui, j'ai un petit garçon. Mais surtout, je suis toute seule, heu, avec lui, donc heu, du coup, ça ça limite. Enfin, à partir du moment où je sors du travail, je cours le récupérer et et je je peux pas m'absenter pour faire du sport, tu vois.
OK. D'accord. Oui, oui, bien sûr. Effectivement, heu, effectivement, ça limite le, bah, tes possibilités et tu es toute seule à t'en occuper ou tu as quand même de l'aide heu?
Heu, j'ai, heu, j'ai une cousine qui habite, heu, proche de chez moi, qui m'aide beaucoup, mais c'est vrai que je fais appel à elle quand, vraiment, heu heu, j'ai vraiment un impératif. Tu vois, je me vois pas, heu, l faire appel à elle, même 2 soirs par semaine, pour lui demander, heu, que moi j'aille faire mon sport, tu vois. Je suis pas très à l'aise avec l'idée, en réalité.
Mmh. Oui, je comprends. Oui, oui, c'est après, c'est c'est c'est normal aussi de de de ressentir ça, hein. Heu, c'est c'est ton enfant. Tu as pas forcément envie, heu, bah, d'incon de d'embêter les autres avec, heu, avec je mets des guillemets en le disant mais avec tes problèmes en quelque enfin, en quelque bien que ce soit ta cousine, oui, je comprends tout à fait que que tu aies cette réticence et bah, c'est normal, hein, concrètement.
Ouais, ouais. Ouais, c'est Ouais, ouais, ouais, c'est ça. Et puis, alors du coup, le le le petit, heu, moment que j'ai trouvé, c'est, heu, pendant ma pause déjeuner, du temps de midi. Heu, mais après, j'ai qu'1 donc, je t'avoue que c'est vraiment speed, quoi.
D'accord, ouais. Tu as qu'une heure, heu, pour, heu, manger et faire ton sport, du coup?
Voilà, bah, hein, souv bah, je vais à la salle, je fais mon sport. Du coup, j'ai vraiment 30 top chrono. Je me douche rapidos et je mange souvent sur le le trajet de de retour au boulot, quoi.
OK. Ouais, donc c'est pas du tout, heu heu, extraordinaire, en tout cas pour, heu, pour ton organisation et puis, pour même pour ta tranquillité et ton confort finalement, puisque, bah, tout est speed et tu as même pas vraiment un réel temps pour manger. Donc heu, je conçois que ce soit pas ce soit pas idéal pour toi. Et le le matin, le le petit se lève à quelle heure?
C'est ça. Ouais. Alors, souvent, je le réveille à vers 7h20. Heu, moi, j'essaye de me lever 1/2 heure plus tôt, heu, pour, heu, bah, prendre mon petit déjeuner, heu, tranquillement. Souvent, je me prépare le le repas du midi. Je mets son goûter dans dans le sac, tu vois. Je fais ces petites choses là et après je le réveille. Heu, parce que le matin, je me dis: «Soit ça me fait réveiller super, super tôt» et je t'avoue que, souvent j'ai je suis pas te v réellement du matin, à la rigueur je serai plus du soir mais, heu, le soir je me dis: «Je suis je suis, des fois, je suis fatiguée, tu vois».
OK. Bien sûr. Hé oui, bien sûr. Mais c'est no c'est normal, hein et c'est encore une fois, c'est compréhensible, hein. Tu tu travailles, tu rentres à la maison, tu t'occupes du petit. Bah, déjà, le matin, heu, la journée commence avec le petit et tu dois, bah, tu dois, heu, l'amener à l'école, le préparer, heu, après, toi, tu pars au travail. Justement, tu essaies de caler, heu heu, sur une pause de repas q une pause repas qui est relativement courte, heu, un petit peu tout ce que tu as à faire. Heu, non, effectivement, oui, je comprends. Le soir, tu rentres, tu dois encore t'occuper du petit, ça fait tard. Tu as aussi envie de te poser, peut-être. Donc heu, conçoit qu'une séance de sport, à ce moment là, ce soit pas, le meilleur des moments, heu, tant physiquement que psychologiquement, hein, heu, finalement.
Oui. Oui. Oui. Oui oui oui, c'est clair. Je me dis: «Bon quand il va grandir ça sera différent, tu vois». Je pourrais, heu, peut-être enfin, quand il sera bien plus grand, hein. Je me dis: «Je pourrais, voilà m rentrer, heu, 1 plus tard le soir, heu. Il pourra se débrouiller». Mais c'est vrai que là, il a que 4 ans et c'est il a enfin mmh, même le matin, tu vois, il a besoin de moi pour se préparer. Il se prépare pas tout seul, enfin, tu vois. Donc, heu, ouais, c'est compliqué, des fois. <chuckles>
Ouais, ouais, je te rejoins. Effectivement, ça doit pas être évident et en tout cas, je, bah, je compatis hein, sur, heu, bah, sur ton ton mal-être vis-à-vis de ça, puisque, heu heu, quelque part, tu tu essaies d'allier, heu, finalement, heu, ton rôle de maman que y qu'à priori tu tu tu fais très bien et en contrepartie, tu essaies aussi de trouver un peu de temps pour toi, ce qui n'est vraiment pas évident. Donc heu, oui, je compatis vraiment sur, heu, sur ta situation qui, bah, qui peut être problématique. Et et est-ce que tu as justement ce sentiment de de t'oublier un peu? De de t'abandonner un petit peu, ou?
Oui. Heu, oui, oui, oui, oui, quand même. Mais après, heu, moins maintenant qu'il grandit, mais surtout au départ. Ouais, ouais complètement. Mais après, hem, maintenant, il grandit, tu vois, il devient un peu plus autonome. Je me dis: «Heu ce ça change quand même. C'est quand il avait 2 ans, c'était complètement différent. Là il en a 4. Je me dis: «Plus il va grandir et mieux ça va aller», mais il y a aussi un une autre piste que je me je j'ex j'explore, là et je me dis: «Pourquoi pas?». Je viens tout récemment de de changer de travail et je travaille, du coup, maintenant dans ma ville, ce qui n'était pas le cas avant. Et du coup, je me dis: «Peut-être que je voulais investir dans un vélo électrique, heu, de façon à pouvoir aller, déjà, au travail à vélo». Et je me dis: «Ça me permettrait déjà de bouger beaucoup plus, heu, au quotidien», tu vois.
Oui. D'accord, ouais. Oui c'est c'est une excellente idée. Heu, d'autant plus que, heu alors, je sais pas si c'est toujours le cas mais il y avait, en tout cas, pendant un moment, tu sais, des aides, heu, à à l'achat d'un vélo, heu, d'un vélo électrique notamment, heu heu, qui se faisait dans certaines villes et aussi au niveau national, hein. Donc, heu, à voir si jamais ces offres sont toujours en place et si tu peux en bénéficier. Mais, effectivement, ça pourrait être une solution, heu heu, qui a beaucoup de de de bienfaits, que ce soit justement, heu, un aspect, heu, pour ton pour le côté psy heu, physique, dépense sportive du moins, heu et puis aussi, heu heu, écologique et et tout un tas de mobilités plus rapides et plus faciles aussi. Il y a beaucoup de beaucoup d'aspects plutôt plutôt sympa. Oui, effectivement.
Oui. Mmh, oui. Oui. Ouais. Et puis même, je me dis: «Ça peut être un bon moment», heu, tu sais, à partager avec, heu, justement, mon fils, pour l'instant qu'il est petit. Je me dis: «Heu, c'est trop cool», heu, pour lui de monter sur le vélo. Enfin, tu vois, il y a ce côté aussi, heu heu, ça fait une mini-aventure, on va dire, avant d'aller à l'école, où se déplacer, plutôt que la voiture, où c'est, heu, c'est c'est plus habituel. Je me dis, c'est vrai que lui, il aime mon fils, il est très bougeon et il aime bien, <clicks tongue> heu heu, faire plein de choses. Et c'est vrai que, tu vois, le peu de fois où on a fait du vélo ensemble, il est tout excité, heu. Donc, je me dis, il y a ce côté-là aussi, où il trouverait ça trop cool, heu, de monter sur le vélo, quoi.
Oui, c'est vrai. Oui bien sûr oui et dans le cas que tu me décris justement c'est c'est toi qui le qui l'emmènerais ou il y ou lui il viendrait avec son propre vélo à côté de toi?
Heu, non là dans pour fin s heu, si c'est pour l'instant là là l'idée ça serait, heu, de mettre, heu, tu sais un une une mini selle sur le le cadran avec un mini, heu, guidon et tu sais le mettre devant et tu sais d il y a des installations spéciales, heu, où tu peux mettre l'enfant, heu, devant toi, heu, sur une mini selle, fixer une mini selle, des petits cale-pieds et un petit guidon en fait et je trouve ça, l'idée, heu, trop cool.
OK. Oui effectivement. Ah beh, oui oui carrément, hein, tu as raison pour le coup heu, heu, tu le disais dans la voiture c'est monotone et puis, beh, même si la main on voit un peu de paysages on reste quand même, heu tu restes quand même dans un dans un espèce de cocon fermé. Heu, tu tu n'as pas les mêmes sensations qu'en vélo où justement tu peux avoir, heu, beh, toutes les sensations, heu, que ce soit, heu, ressentir l'air extérieur, heu, entendre le chant des oiseaux ou je ne sais quoi d'autre. Donc, heu, au
Mmh. C'est ça. Ouais. Et puis tu sais ça peut l'initier lui aussi, heu, tu vois? Heu, ça s je trouve, heu, s ouais ça peut l'initier à à pourquoi pas faire du sport, à bouger et cetera tu vois? C'est un petit détail mais je me dis: «Ça peut, heu, jouer, heu, plus tard», heu, beh, il il c'est c'est t pour moi, heu, je je me s tu sais je me dis: «Faut donner des des souvenirs aux enfants» et ça je me dis: «Ça peut être un bon souvenir de dire: "Ah ben ma maman elle m'emmenait à vélo"», enfin tu vois.
Beh, écoute oui c'est c'est une, heu en tout cas c'est une, heu, une très bonne idée que tu as eue et effectivement ça peut peut-être palier à ton problème de de, beh, de de de de temps, hein. Pour trouver, heu pour te dégager du temps pour ça et heu, ben allier l'utile à l'agréable et et heu, en termes de moyens de locomotion c'est effectivement un très bon moyen et et et là en l'occurrence donc, heu, moi je t'ai parlé d'écologie, de de praticité à la mobilité et et de bienfaits sportifs. Mais toi tu as rajouté un point qui est quand qui est pas des moindres justement c'est, heu, beh aussi de partager un moment avec ton avec ton fils et et de lui faire découvrir un petit peu tout ça. Donc oui c'est ça m'a l'air d'être une très bonne idée que tu as eue et et ben en tout cas je t'encourage vraiment à aller dans ce sens-là et c'est ouais c'est une très bonne, heu, une très bonne idée oui je pense.
Ouais. Ouais je me dis de s c'est un v réel investissement mais, heu, je me dis: «Ça peut être heu» tu vois même quand là à l'heure actuelle, heu, je je prends la voiture pour tout tu vois? C'est à dire que j'ai besoin de faire des courses, une petite course, heu, l'emmener à l'école ou des choses comme ça, je je z je prends la voiture et je me dis, voilà d'avoir un 2e, heu, moyen en tout cas, surtout sur les beaux jours, je me dis: «Ça pourrait, heu, même, heu, aller acheter du pain ou des choses comme ça, au lieu de d'allumer le la voiture et ben, heu, hem, d'y aller en vélo» et puis c'est surtout et et d'abord en 1er, heu, mon vraiment mon 1er objectif c'est surtout de de faire plus de sport et je me dis: «Là beh, c'est un trajet, donc tu le prends pas comme un comme un temps», comme par exemple ma pause de midi où je me dis: «Ben, hem, il faut que j'aille à la salle». Là c'est, bah je me rends au travail, donc tu vois c'est pas un temps en plus quoi.
Bien sûr, oui. Oui bien sûr, dans dans le cas du midi, c'est un peu un sacrifice un peu, sur, heu, sur ton temps de de de repos, tandis que là, c'est, heu, finalement, c'est la nécessité dans tous les cas d'aller au travail. Donc tu allies vraiment l'utile à l'agréable et et oui c'est, heu, c'est un très bon choix. Au autre chose aussi dont on a pas trop parlé mais, heu, heu, est-ce que tu quand tu as du temps avec ton fils, hein, je pense au week-end notamment. Heu, est-ce que tu essaies, tu sais peut-être de, bah, de de de l'emmener avec toi? Enfin je veux dire faire du sport à la maison par exemple. Je sais pas quelle pratique tu es tu essaies de faire, mais si jamais imaginons c'est, heu, heu, du yoga, de, heu, de la musculation, des gainages ou autres, heu, peut-être tu sais l'emmener avec toi, l'entraîner avec toi à à te copier, heu, sous forme de jeu, ce qui te permettrait toi un petit peu aussi de, beh, de quand même de t'exercer un minimum, heu, heu, tout en restant avec lui finalement.
Voilà. C'est ça. Oui. Oui. Ouais ouais ouais, si si j'ai déjà essayé. Je l'ai déjà emmené plusieurs fois, heu, au stade où tu sais où je faisais un peu de corde à sauter, des choses comme ça, hem et heu, j'essaye aussi parfois de de faire, heu, de la marche avec lui. Mais, heu, je pense, heu, pour être honnête que c'est pas suffisamment, heu, assez régulier tu vois?
Bien écoute en tout cas je pense vraiment que tu as trouvé une, heu, un bon compromis et bah, je j'espère que ça va aller pour toi et voilà j'ai pleinement confiance, ça va le faire.